D'accord.
Ouais. Mais après elle est née, elle était pas petite, elle était pas maigre non plus.
Waouh. Mmh mh.
Née et c'était, heu, 47 centimètres pour 2 s 2 kilos 70, donc ça va, c'est raisonnable. Ouais, ouais, ouais. Et donc et donc je me dis à
Ca va. Et quand elle est en couveuse, est-ce qu'en tant que parent, on a peur ou pas?
Heu, oui quand même parce qu'en fait tu sais pas ce qui se passe, tu vois? Tu as le bébé, tu le vois de loin, heu, tu peux pas tu peux pas le toucher, enfin tu peux le porter tu peux le porter que quand tu le nourris et en fait ta tu peux pas créer de réels liens, tu vois? C'est vrai que j'ai eu un un un un baby blues assez rapide, tu vois, parce que tu vois, on ouais, ouais quand quand on sent le bébé, tu sais, il est plus avec toi ben tu sais, c'est tu as les chutes d'hormones et tout, tu es pas bien, quoi.
D'accord. Mmh mh. D'accord. Waouh. Mmh. Et ça dure longtemps le baby blues?
Heu, 1 semaine à peu près.
Quand même, tu es en petite tu es en petite dépression, quoi.
Ouais, c'est ça en fait, heu, tu comprends pas, tu fais que pleurer. Heu et en plus, tu sais, j'avais pas le bébé dans la chambre.
Mmh mh. Mmh mh. Donc tu sais pas, heu
Il était était dans la chambre de il était dans le truc spécial quoi. Moi, j'étais toute seule en fait.
Ah c'est chaud.
Ouais, ouais, ouais, pour ça que j'ai fait le baby blues, j'étais toute seule. J'étais pas bien, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et donc je t'ai dit, j'étais pas prête, hein, pas du tout. <laughs> Heu, vraiment pas du tout. Donc heu, en fait les gens ils attendent un petit peu et dire: «Ouais, quand on sera prêt et tout» mais en fait tu es jamais prêt d'en avoir 1. C'est c'est la surprise.
Ben c'est normal, hein, c'est normal. Waouh. Waouh. Mmh mh. Ah ouais, c'est genre tout tout est nouveau, tout est une surprise.
Ah tout est nouveau, ouais, ouais, même tes habitudes que tu avais, tu les as plus, tu vois?
Wouah! <laughs> Mais mais pendant combien de temps? Genre ju genre genre genre c'est fini? Genre pendant combien de temps?
Ah ouais, hein! Faut pas croire, hein! Ah ouais c'est eh, c'est fini, hein. <laughs> J'ai il faut revivre là, tu repars de 0. <laughs>
<laughs> <laughs> Et c'est fou ça quand même. C'est fou. Je sais que moi beaucoup beaucoup m'ont dit que quand tu as un enfant, elles ont carrément un peu oublié leur vie sans l'enfant en fait.
Ouais, ouais, ouais. Ben ouais.